Che sono le femmine.
Ho capito.
Poi mi capita di prendere determinate conchiglie perché sono belle, bellissime. Le prendevo prima, che sono anticamente, non è che si mangiano queste. <sucks teeth> Ehm, anticamente ci facevano in Sardegna il bisso, che era una specie di mhmm, di corda per s per fare dei vestiti, è una cor una cordicina pregiata che oggi non sì, sì, sì, sì. Ora i no il nome in questo momento di questa è è una cozza gigante, può arrivare anche a coprire i 2 metri di profond ehm, di di lunghezza.
Okay. Ah. Mh-mh. Ah. Non lo conoscevo. Interessante. Ah. Ah! Ho capito. Ho capito che cosa
La pinna no Pinna nobilis, ecco, me lo sono ricordato. Quelle le prendevo. Poi successivamente anche quelle sono diventate sono diventate s specie protetta e non non le prendo più. Però a casa ne ho una di, mhmm, quasi 2 metri di lunghezza. È bellissima.
Pinna nobilis. Mh-mh. Eh sì. Protette. Mh-mh. Wow, 2 metri è tantissimo. Eh, io ne ho una a casa, ma sarà 50 centimetri ed è u u una arrivata da da lontano, un po' ereditata nelle generazioni. Però sì, mi è capitato anche di vederle sott'acqua. Sono molto belle, particolar
Bellissima. E dentro io le prendevo perché dentro c'era non tutti lo sanno, ma dentro c'è anche la perla ogni tanto.
Ah, okay. Sì, sì, sì, sì. Poi tra l'altro deve essere buonissima.
No, da mangiare no, proprio assolutamen
No, non si mangia, no? Mh, interessante questa cosa.
No, perché è un animale potenzialmente più filtratore delle cozze, e quindi non non è il ca mhmm, non ha un buon sapore, e comunque non è il caso, uhm, di mangiarla. È più che altro un fattore estetico.
Ah, okay. Mh. <tsk> Mi sono fatta tradire. <chuckles>
È è è come un trofeo, ecco, perché più grandi sono, più in profondità sc sei sceso in un in un determinato ambiente. Quindi è una specie di trofeo, e
Sì, sì, sì, sì, sì. Eh, ma tra l'altro 2 metri come fa a starti in casa? Cioè

Sì, tecniche, metodologie. Il problema appunto è quando ti viene la fame. <chuckles> Quello quello è un problema perché in acqua
Mh-mh. Ecco, e co e come e come la risolvi? <chuckles>
ehm, in acqua è è tosta, perché senti un vuoto proprio vero e proprio vuoto alla pancia, un senso di intorpidimento
Mh. Mh-mh.
e e la stanchezza t'arriva di botto quando meno te l'aspetti.
Okay.
Ehm, per affrontare questa cosa dico, ero tra virgolette "lungo la costa", anche se ero lontano dal mio punto di partenza dove avevo la macchina. <sucks teeth> Ehm, l'ho affrontata semplicemente arrivando sulla spiaggia a riva, ho ho raggiunto la strada e ho chiesto un passaggio sino alla mia macchina vestito da <laughs> co co la
Mh-mh. <laughs> Tutto bagnato, saranno state contentissime le persone che ti hanno tirato su in macchina e ti hanno riportato in mh.
c cor con la muta e tutta l'attrezzatura appresso dice: "Questo sarà un pazzo". <laughs> "Da dove esce fuori sto' qua".
<chuckles> Con la fiocina. <chuckles>
Fucile, sì, tipo la canzone degli anni 60', col fucile e le pinne e gli occhiali, sì.
Esatto, no le pinne, fucile sì bellissimo, bellissimo.
Eh, praticamente, e l'ho risolta così. Ma questo sai perché succe
E non ti capita sì, sì. No è che mhmm, più che altro non ti capita magari invece solo di prendere i pesci quando sei sott'acqua e guardi i fondali, di prendere, non lo so, molluschi, conchiglie, cose del genere che magari tu apri, mangi il mollusco e via. Ef sei lì pronto a ripartire, no, questa cosa non ti viene da farla?
Sì, sì, dimmi, dimmi. Allora allora molluschi, veri e propri molluschi no. E n n né né pren
Mh-mh. Tipo bocconi? Queste cose qua.
ricci di ricci di mare.
Buonissimi!
Ogni ogni tanto lo faccio, però con estrema, ehm, attenzione perché ormai sono protetti ed è giusto che ed è s ed è giusto che sia così, che uno non li dovrebbe nemmeno prendere, però non non non mi nascondo dietro un dito, 1 o 2, se mi capitano me li mangio perché sono buonissi
No pochi. Mh, mh-mh. Mh-mh. Certo, poi bisogna saper cono riconoscere le femmine e soprattutto bisogna essere nel giusto periodo dell'anno, perché altrimenti tu lo prendi, lo apri, e poi non c'è niente dentro, diventa un po' un problema.
Dal maschio, esatto. S ma il giusto periodo dell'anno è relativo. Il il discorso è saper riconoscere il maschio dalla femmina e soprattutto non abusarne.
Ah! Mh-mh.